Hmm. Sa'kin kasi, um, inuuna ko muna 'yung mga, ah, need talagang, ah, bayaran sa panahon na, ah, nagpasuweldo.
Hmm. Kumbaga, ito 'yong tinatawag na ano, priorities.
Mm, pina-priority ko 'yung mga dapat kong, ah, bilhin, dapat kong bayaran. And then, so 'yon, bina-budget ko talaga 'yung sahod ko. 'Pag ah, kasi parang nakaugalian nating mga Pinoy na nagka-calculate before sa sahod, 'di ba? Na ito 'yong sasahurin ko for this month, so ano 'yung bibilhin ko? Ano 'yung dapat Oo. <laughs> Oo, sa akin ganon din naman. Oo, kasi 'yun 'no, nakaugalian natin na ipi-predict 'yung 'yung sahod natin at ganito 'yung mag maki-claim natin sa sa sahod. Tapos, ah, dapat dito 'to naka ah, dapat dapat dito 'to, ah
Oo. Oo. Oo, gano'n, tas Tas matutuos mo ano, wala nang matitira. <laughs> Sa akin gano'n, 'di ko lang alam sa'yo. Sa akin kasi, gano'n, eh. Oo.
ah, nakalaan. Oo, ilaan
Oo. Ano ba 'yung ano mo, 'yung mga binabayaran mo?
Ang mga electric bills dito sa bahay. Oo, mga electric bills. Tapos, um, mm, tapos pagkain ng ng ng family ko. Tapos opo, oo, kasi ako yung eldest daughter ng family. Tapos, oo, eldest talaga, hindi lang eldest daughter. Oo, oo.
Mga pangunahing bayarin mo, gano'n? Hmm, okey. Hmm, ko ikaw din nagpo-provide no'n? Oh, ay, ano ka parang Ikaw 'yung ano, ina, ikaw talaga 'yung pinaka-inaasahan sa inyo.
Hindi naman. 'Yung papa ko, um, teacher siya, public teacher. Tapos, oo, 'yung mama ko, wala ah, housewife lang. So ah, may may negosyo naman kami, maliit lang, pero mas malaki kasi yung sahod ko. So, 'yun, <chuckles> parang most of the time, sa akin sila kumukuha. Pero hindi naman talaga si hindi talaga ako 'yung pinagkukunan ng lahat ng budget. Siyempre, may may si papa talaga 'yung nagba-budget sa lahat, opo. Tapos
Mm. Ah. Mm. Mm, pero 'yun 'yung tinatawag natin na, ano, "Nandiyan naman si ate."
Hmm, oo, breadwinner si ate, kasi si ate 'yan, eh. Oo, 'yung mga kapatid ko, 7 kasi kami. We ah, oo, oh, ang dami namin. Si papa kasi, sobrang sipag ni papa. <laughs> Tapos 'yun po, oo, 7 kami. Tapos, ah, nakatapos naman din 'yung ah, dalawa kong kapatid, ah, patapos na din 'yung isa, mm.
<laughs> Oh, ang dami. Medyo masipag yung magulang mo, ah. <laughs> <laughs> Oo. Ngayon may scholar ka na?

Mhm. Sila din yung nag madalas na nagtuturo sa akin pa'no talaga magtipid. Kasi nanay ko, talaga matipid talaga. Yung, minsan nga sa pagtitipid niya parang minsan OA na, eh, gano'n. Kuripot na nga talaga, eh. <chuckles>
So, hi Mm. <chuckles> Parang ₱10 pesos parang, parang bi kinukuha pala talaga natin yung sukli kahit five pesos lang, oo. <laughs> Oo yung yung kinukumpara talaga yung prices na kahit, 'di a kahit ah, two pesos or one peso lang. <laughs>
Oo, gano'n, gano'n. Do'n ako, do'n ako ano, tama, tama ka, do'n ako nasanay. <laughs> Ay naku, sinasabi ko sa'yo, ganiyan talaga nanay ko. 'Pag bibili 'yan sa iba't ibang tindahan ikukumpara niya kung sa'n mura. Tapos do'n siya lagi bibili.
Oo. Mama ko din naman. Oo. <chuckles> Oo kahit ₱1 lang yung ag ko nga sinasabi ko nga 'pag 'pag, ah, 'pag nandit 'pag kasama ko yung mama ko na nam mamalengke or mag-grocery ko sinasabi ko "Ma bakit, ito na. Bakit pupunta ka pa do'n" Pa parang hindi ko feel yung gano'n kasi parang oo, parang ₱1 lang yung, ah, agwat, eh, tapos parang big deal na. Siguro dahil nga sa nanay sa oo parang mothers ah, oo.
Mm. <giggles> Ah, oo. Oo kasi ano, eh, para ka oo tama. Para sa kanila kasi ano na yun malaking bagay talaga yung gano'n. Kumbaga, every drop counts talaga, eh, every <chuckles> every peso, eh.
Oo pagtitipid oo, every pe peso counts talaga, oo, gano'n.
Oo, every peso counts talaga ano na, eh, binibilang talaga nila.
<giggles> Oo, 'no 'di ba? <chuckles> ang ganda talaga ng bunga oo. Yung mama ko naman
Oo, gano'n yung mama ko, eh. Nagtut tinuturo niya sa akin yun, eh.
Sa ako hin hindi naman sa hindi tinuturuan. Parang, <chuckles> parang may ibang way din talaga ako. <laughs> Oo <chuckles> pero okey lang.
Ah, okey. <laughs> Pero sa akin din, halimbawa 'pagka may mga ano, magbibigay ng halimbawa sukli-sukli ganyan, 'pag piso na lang, 'di ko na kinukuha minsan, eh, mga gano'n.
Mm. Oo, ako din. Ginig ah, kunwari 'pag may nag-de-deliver ng tubig dito sa'min, example ₱25 per, per gallon, yung gano'n po. Gi binibigyan ko ng tip ng ₱5, yung gano'n, Yu yun yung mindset ko, kasi binibigay ko as tip yung mga sukli-sukli oo yun yung yung yun yung way ko <laughs> yun yung si yung sinasabi ko sa mam oo, mm.
Oo. Oo. Mm. Oo. <chuckles> <chuckles> Hindi naman masama minsan magbigay, eh, pero siyempre most of the time dapat nagtitipid talaga tayo. Uy thank you ah, ang dami kong <laughs> ako din, eh.
Oo, tama ka din. Oo, <laughs> ang dami kong natutunan sa'yo magtitipid na po ako ngayon, sorry po. <laughs> Nakakatawa, oo. So, yun, oo thank you din po. So, sana makausap kita muli, bye po. <laughs>
<giggles> Uy, thank you ha. Thank you. <giggles> Bye.